Não, não. Acho que é entre si também. Eu já vi, tipo, português com português, eh, s tipo, dando patada, né, que a gente fala em português e no Brasil, né. E e cada um vai para o seu canto, assim. Mas, assim, se você dá uma brecha e a pessoa já é meio mal humorada assim, aí eles vão com tudo. <laughs>
Sim. <laughs> Depois da patada Nossa, se pegar num dia ruim então, num dia que a pessoa acordou com o pé esquerdo, já era.
Exato. Exato, exato. Teve até uma vez, assim, que eu estava num num lugar, assim, de burocracia, e eu lembro que o meu endereço estava errado, assim, em um dos documentos. Aí, eu fui meio que tentar explicar pro pro funcionário lá que estava errado e o porquê. E ele começou: "Não, não está como assim está errado? Porque esse documento é da junta de freguesia". Porque eles sabem de todas as ruas, de todos os negócios da cidade, e aí eu fiquei com tanta preguiça de explicar pra ele, que eu falei: "É, senhor, isso mesmo". Só que aí eu senti que ele estava naquela vontade de brigar, sabe, de de ser grosso com alguém.
Meu Deus. Aham. <chuckles> Nossa, que situação. E você não deu corda pra ele.
Exato. Aí, como eu não dei corda, eu senti ele muito decepcionado, sabe. <chuckles> Eu só falei: "Ai, sim, senhor, isso mesmo, você está certo". E eu senti, assim, uma decep
<chuckles> Ele ficou triste que ele não conseguiu discutir com você. Meu Deus.
Exato, eu senti ele muito decepcionado, assim. <chuckles> Só esperando. Ele: "É, porque está certo aqui, né, porque a junta de freguesia sabe". E ele, tipo, indo mexer no computador, assim, super desconfortável, sabe. <laughs>
<laughs> Meu Deus, que situação, hein.
Sim. É, e no final deu tudo certo, assim. Eu só falei, tipo: "Ai, está bom, meu senhor, é isso mesmo, você está certo". Aí, ele falou: "Ah, está bom". <laughs>
Conseguiu resolver. <laughs> Ele desistiu também, né, se você não deu corda ele também desistiu. O que que ele vai fazer, discutir sozinho? <chuckles>
Exato, exato. Exato. Mas é isso, dava pra ver que ele queria ca uma discussão, sabe?
Não tem como. Aham. Ai, ai.
Também ficar trabalhando com burocracia o dia inteiro tem que ter uma emoção no final. <laughs>
<laughs> E essa questão, né, de você ser brasileiro e morar em Portugal, trabalhar em Portugal, você acha que assim, no seu ambiente de trabalho ou nas redes sociais, você sente que você precisa modular um pouco a sua origem? Por exemplo, o seu sotaque ou o seu jeito de falar, por causa dessa diferença cultural ou algo assim?
Hum.